Also, ich habe mir so ähnliche Fragen halt schon öfter mal gestellt, zum Beispiel mit den Katzen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel das Haus brennen würde und ich würde, äh, äh, gerettet werden, äh, aber meine Katze ist halt hier noch drin, ob ich da noch mal rein
Das ist 'n besseres Beispiel als das mit dem Zug, glaube ich.
ja, ob ob ich dann noch mal reinrennen und mein eigenes Leben riskieren würde, um die Katze zu retten. Und, äh, was ich halt meine, ist, hm, da wägt man dann halt ab. Also, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Katze 1. noch lebend antreffe und 2. auch retten kann? Ähm, weil wenn die halt sehr gering ist, dann brauche ich es gar nicht erst versuchen, weil dann würde wäre es ja sinnlos, das eigene Leben zu opfern. Ähm, währenddessen, äh, wenn ich mir sicher sein könnte, dass mindestens die Katze das dann auch überlebt, es also auch erfolgreich ist, äh, diesen Einsatz überhaupt zu zeigen, dann würde ich es vielleicht versuchen. Aber ich würde es halt da relativ rational angehen und würde sagen, äh, äh: „Wenn wenn quasi die Chance so gering ist, dass ich mich, äh, im im Zweifelsfall halt völlig umsonst aufopfern würde, dann würde ich es halt auch nicht tun." Egal für wen, also, auch nicht für 'n Kind, auch nicht für 'n Familienmitglied, auch nicht für meine Partnerin, auch nicht für 'ne Katze. Weil es bringt am Ende ja auch niemandem was, wenn beide tot sind.
Okay. Ja. Hm, na, okay, da ist 'n bisschen anders bei mir da ist 'n bisschen anders bei mir. Also, Katze wahrscheinlich würde ich das so machen wie du, aber fürs Kind, äh, da würde ich dann, äh, trotzdem das versuchen, egal wie unwahrscheinlich dies ist.
Mhm.